Oppure magari, download di foto temporanee o di file, p-d-f queste cose, ogni tanto vado lì e controllo. Però tendenzialmente, per quanto riguarda Google Foto non n so, un po' per scaramanzia non tocco. Ehm, piuttosto mi dedico a sistemare la questione delle mail, che anche lì, mhmm, diciamo, c'è la possibilità di verificare magari gli allegati pesanti delle mail, e, mhmm, magari cancellare quella mail, uhm, altrimenti, ecco magari sul mio account principale, tendo a tenere un po' tutte le mail importanti, ehm, perché non si sa mai, dovessi andare a ricercare un'informazione, e poi il resto cancello.
Mh, d'accordo. Okay. Ecco, e qua e e qua c'è la mia prossima domanda, nel senso che, al di là di can noi abbiamo parlato quasi esclusivamente, no, di cancellare, quindi fare pulizia, però in realtà a volte basta anche solo fare un po' di ordine per dare un senso, no, a tutte questa cianfrusaglia che si accumula, che magari quando una persona scarica, fa 1 foto, il file rimane, ecco, alla rinfusa nella sua cartella di default, ma tu, ecco, hai l'abitudine poi, di in qualche modo, categorizzare, li i file di utilizzo quotidiano, anche se non sono importanti?
Allora, sul computer sì, ehm, nel senso che a me dà fastidio in in maniera proprio immensa, avere un desktop, mhmm, sporco. Nel senso, con file in giro, n sulla sul desktop, che che sono lì che mi guardano, e mi dicono: "Mhmm, mhmm, adesso dove mi metti?" E quindi tendenzialmente ho delle cartelle specifiche in cui sistemo, questi file, finché mi servono, dopodiché, quando non ne ho più la necessità, cancello direttamente tutta la cartella, uhm, però ecco, il la tendenza è sempre quella di
Mh-mh. Ah beh, è un'ottima ah, è un ottimo idea, sì.

<tsk> Guarda, io ho cercato di farmelo durare il più possibile quel telefono, quindi, mhmm, avendo pagato comunque 50 € la batteria, ho detto: "Vabbè mi mhmm, mi durerà ancora un pochettino". In realtà poi, uhm, diciamo l'ho usato altri 7,8 mesi credo, uhm, poi ho deciso che era arrivato il momento magari di trovare un'altra soluzione e avevo trovato un telefono che è quello che ho adesso, della Asus. E sostanzialmente, mi ero rivolta diciamo alla Asus come come tipologia di telefono perché ricordavo che il mio ex ragazzo aveva questo Asus che trattava malissimo, cioè lo riempiva di di schifezze, lo usava costantemente magari per dei giochini e 'sto Asus non moriva mai, cioè c'aveva sta batteria infi infinita. Sì, esatto, e quindi ho detto, ma voglio voglio un Asus. Ehm
Mh-mh. Ah, indistruttibile proprio. Okay, quindi per te il ecco è determinante a seconda dell'utilizzo che tu ne fai, uhm, che ecco la batteria sia performante, al di là di questa brutta esperienza che hai avuto, però è stato un po' quello che ti ha fatto propendere per il tuo prossimo acquisto, giusto?
Esatto, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Poi per carità il pa il telefono l'ho pagato parecchio, perché l'ho pagato 750 €, una cosa del genere contro i 500 € dell'altro. Però la cosa un po' fortunata diciamo è che, ehm, l'Unieuro mi pare mi avesse venduto il telefono, l'ho pagato online, ehm, dava 20 € per ogni 100 € di spesa. Quindi poi con quei 120 € che mi ero ritrovata da parte, ehm, 140, ho comprato un
Okay. Okay, sì, sì comunque ti sei potuta fare ti sei potuta togliere qualche sfizio ecco, a te è sembrata, uhm, una spesa più che più che ragionevole. Senti invece tornando poi alla gestione delle applicazioni, dei file eccetera, mi hai detto no, ti sei lanciata a un certo punto, hai fatto pulizia. Adesso che ecco hai raggiunto un po' una un uno standard, un livello base, ogni quanto effettui queste routine e se ti fai aiutare eventualmente da applicazioni anche native del tuo dispositivo, non so a volte i sistemi operativi lo propongono proprio in automatico.
Esatto. Mh-mh.